मेरी एक समस्या है, कि जब से मैंने ये सोशल मीडिया जॉइन किया है, और वहाँ पे जैसे मैं अपना कुछ भी पोस्ट डालती हूँ, अ, कुछ भी अपने घर से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। जैसे मैंने सारे दिन की दिनचर्या डाली, कि मैंने इस टाइम पे ये किया, आज मैं यहाँ गई थी तो देखिए मैंने ये फ़ोटो लिया और तो वहाँ ना लोग बहुत गलत तरीके से टिप्पणियाँ करते हैं। कोई गलत स अ, मैसेज करता है कि, "तुम्हारा घर ऐसा है", कोई कहता है कि, "तुम कैसे कपड़े पहनती हो तुम तो सलवार-सूट पहनती हो, इतनी ओल्ड डेटेड हो, मतलब क्या पुराने विचार हैं तुम्हारे।" और ओ, मतलब कोई कहता है बहन-जी तो मुझे ना बड़ा आत्मविश्वास मेरा वहाँ खराब होता है, और ये लगता है क्या ये सोशल मीडिया अ, जो अ, छ है, क्या हमें ये छोड़ देना चाहिए, मन में मतलब बहुत नकारात्मक विचार आते ही रहते हैं। और बहुत ये चीज़ लगता है कि जहाँ सब लोग आज के टाइम पे, सोशल मीडिया अ, का यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं डालते और वो वो उम, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं? तो मुझे लगा था कि शायद मैं भी ऐसा करके कुछ वहाँ पे अपनी पहचान बना पाऊँ या आगे कुछ ऐसा हो कि मुझे 2 पैसों की वहाँ से इनकम आनी शुरू हो जाए। मैंने देखा है गाँव के लोग भी अ, सोशल मीडिया पे डेली की जो उनकी दिनचर्या होती है डालते हैं, तो वहाँ से थोड़ा-सा मैं इन्फ्लुएंस हुई थी कि उनको देख के ही मेरा एक इंस अ, मुझे इंस्पिरेशन मिला था, कि मैं भी कर सकती हूँ, पर गलत टिप्पणियों ने कहीं मेरा आत्मविश्वास तोड़-सा दिया है। आप मुझे थोड़ा सुझाव देंगे कि मैं ए ये जो गलत टिप्पणियाँ हैं उनको लेके मैं क्या करूँ या सोशल मीडिया चला दूँ चलाऊँ अभी भी या छोड़ दूँ?
जी, मैं बिल्कुल आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ। और आप चिंता न करें, मैं इस बात को भली-भाँति समझता हूँ, कि सोशल मीडिया पर नका के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ, फिर मैं आपकी अ, पक्का तौर पे मदद करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये कितनी बार होता है और किस प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा होता है?
कि सबसे ज़्यादा तो मैं बताऊँ तो मैं फ़ेसबुक यूज़ करती हूँ। और फ़ेसबुक इस्तेमाल करने के दौरान मतलब इतने कमेंट आते हैं जैसे न होता है आपने देखा होगा, कि लोग जब फ़ेसबुक यूज़ करते हैं तो उनका जो पोस्ट होता है वो हर कोई देख रहा होता है। और अ, मैंने न ऐसा कुछ मतलब ऐसा वो वो विशेष एक लगाई जाती है की सेटिंग होती है, उसमें ये होता है कि कोई नहीं देखे। पर मैंने इसलिए नहीं लगाई मुझे लगता है, कि शायद मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ कि मैं भी थोड़े मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ शायद मैं थोड़ा अ, मुझे लोग पहचानेंगे मेरी जो दिनचर्या है कि मैं कितना साधारण तरीके से अपनी दिनचर्या रहती मैं रहती हूँ। जैसा कि आजकल लोग दिखावा पसंद करते हैं, पर मुझे दिखावा पसंद नहीं। मैं अ, जैसे मेरी डेली लाइफ़ होती है, मैं जिस तरह से रहती हूँ, ये सब मुझे लगता है कि सादगी जो आप हैं, जो आप अ असल में हैं वो मैं दिखाती हूँ और अ, शायद मेरा जो असल में दिखाना है, वही मेरे लिए कहीं समस्या बन रहा है।
मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-बहुत समझ पा रहा हूँ। आप चिंता ना करें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, ये जो टिप्पणियाँ होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं? ये टिप्पणियाँ सामान्य आलोचना होती है या फिर कहीं न कहीं व्यक्तिगत हमले होते हैं, ये?
दी जी, देखिए लोग ना अ, व्यक्तिगत तौर पे तो बोलते ही बोलते हैं। <clears throat> और अनजान लोग भी आके कहीं न कहीं इस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं, मतलब मेरी पोस्ट पे गलत टिप्पणियाँ की अ, मैंने मान लीजिए मैं मार्केट गई हूँ और मैंने कोई साधारण-सी भी चीज़ खरीदी है या मैं छोटी-सी मार्केट भी जो वो कहते लोग, जैसे ना एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं ये हमारे यहाँ का बाज़ार है और हम आज इस बाज़ार के थे। तो कभी-कभी मैं इस तरह के भी वि जो इस वीडियो होते हैं, वो शूट कर लेती हूँ, उन्हें अ, फ़ोन में अपने अ, उतार लेती हूँ और इसके बाद अपने अकाउंट पे डाल देती हूँ, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो वहाँ से मुझे लगता है कि शायद लोग जान भी पाएँगे कि मैं कैसी हूँ और शायद वो ये भी जान पाएँगे कि ये मार्केट कहाँ की है। शायद उनको कुछ मदद मिले, क्योंकि देखिए मैंने बोला मैं बहुत साधारण लड़की हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बेलो हूँ और मैं सोचती हूँ कि कम पैसों में अगर कोई चीज़ अच्छी आ सकती है और मुझे पता है कि ये मार्केट जो बाज़ार है, ये औरों को भी पता चलना चाहिए, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मेरे जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो जान सके कि ऐसी चीज़ कहाँ मिलती है कम पैसे में, जो वो अपनी भी अ, जो उनकी ख़्वाहिशें हैं, वो पूरी कर सके। तो मुझे लगता है कि जो मैं हूँ, वो भी दिखा सकती हूँ और लोगों की भी मदद हो जाएगी। फिर भी लोग ना ये टिप्पणी कर देते हैं कि तुम तो अ, मध्यम वर्गीय हो, तुम तो ऐसा अ, चीप मार्केट ही एक्सप्लोर करोगी, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे, इसलिए तुम ऐसे अ, चीप मार्केट से जाती हो खरीदारी करने। इस तरह से जज करते हैं और मुझे ना मेरा आत्मविश्वास टूटता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो जो सादगी से मैं रहती हूँ, वो मैं दिखाऊँ और साथ में कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ। पर वहाँ अ, मेरे को ये सपोर्ट कम मिलता है। लोग कहीं न कहीं इतना नकारात्मकता वाले विचार, नकारात्मकता वाले कमेंट वो डाल देते हैं कि मुझे लगता है, क्या मैं छोड़ दूँ? क्या मुझे एक जो मेरी पहचान है, वो गलत है? मैं मैं भी लोगों के जैसा प रहने लग जाऊँ कि वो जैसे रहते हैं, वैसा शुरू कर दूँ। तो म जब मैं ऐसा भी सोचती हूँ, तो ना एक मन में ये भी विचार आता है कि मैं कहीं ऐसा करके अपनी पहचान ना खो दूँ। तो ये सब विचार मेरे मन में इतना भ्रम पैदा कर दिए हैं कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? अ, एक एक मेरी लगता है ना मैं मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कुछ। आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे, मैं अभी भी देखो ना बहुत एक मतलब कन्फ्यूज़ लग रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ आपको?
मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, कि आपको जब-जब आप ये टिप्पणियाँ देखती हैं, ये असर आपको कैसा महसूस कराता है? क्या आप उदास हो जाती हैं? क्या आप चिंतित हो जाती हैं, और क्या-क्या, क्या इसके साथ नींद में भी आपकी असर पड़ रहा है, थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ मुझे?
देखिए अ, नी नींद तो मेरी अ, बाद में खराब होती है सबसे पहले न इसने मेरा ना अ, एक कहते हैं आत्मविश्वास तोड़ दिया है। एक एक इंसान में जो आत्मविश्वास होता है, कि हाँ चलो, वो जो भी है, वो सच्चाई के साथ है, वो जैसा खाता है, वो अपने अपना मतलब वो अपना असलियत दिखाता है, जैसे मैं दिखाती हूँ कि हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये खाती हूँ, सारे दिन में मेरी ये दिनचर्या है। जैसे लोग बड़े-बड़े अ, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो दिखाते हैं कि, भई वो उन्होंने आज मॉल से शॉपिंग करी, तो मैं वहाँ पे दिखाती हूँ कि आज मैंने एक ऐसी मार्केट से शॉपिंग करी जो लोकल मार्केट है और वहाँ पे, जो कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। लोग ज़ारा को स अ, दिखाते हैं, ज़ारा को प्रमोट करते हैं, पर मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं करती, यहाँ मैं किसी का प्रचार नहीं करती, मैं उन अ, मार्केट्स में जाती हूँ और लोग इस तरह का जब कमेंट करते हैं अ, टिप्पणियाँ करते हैं, गलत मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है कि मेरा एक आत्मविश्वास टूट चुका है अंदर से, मतलब मेरा जो एक सपना था कि मैं भी अपने आप को वहाँ दर्शाऊँ कि मैं क्या करती हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है, वो आत्मविश्वास टूटता चला गया है और अब तो मेरे को लगता है मैं पूरी तरीके से टूट गई हूँ। मैंने तो काफ़ी दिन से अपना फेसबुक पर, इस तरह का कोई पोस्ट नहीं डाला क्योंकि उनकी गलत टिप्पणियों ने मुझे इतना ज़्यादा, अंदर से अ, तोड़ दिया है, कि मेरा मन बहुत उदास रहता है और मन उदास रहने के चलते जब मैं देखती हूँ, जब मैं ये फिर सोचती हूँ कि बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, कहीं इसके इससे उनके घर के खर्चे भी वो पूरे कर पा रहे हैं, काफ़ी मदद मिल जाती है अ, घर के खर्चों में उनको, इस तरीके से। पर ये गलत टिप्पणियों ने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और अब मेरा मन नहीं करता, कि मैं फेसबुक इस्तेमाल करूँ और वहाँ इस तरह का कुछ अपना, दिल जो मेरी रोज़ की दिनचर्या है, उसको डालूँ या दिखाऊँ कि, हाँ कहाँ कम क पैसों में आप, अच्छी चीज़ें भी खरीद सकते हैं।
मैं आपकी परेशानी को समझ चुका हूँ, और मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि आप जो है ऑनलाइन अलग-अलग तरीके की सेटिंग्स कर सकती हैं, जिसकी जिससे कहीं न कहीं आप अपनी सीमाएँ जो हैं, उसको बड़े ही सरल विकल्पों के साथ बदल सकती हैं। आप अलग-अलग प्रकार की प्राइवेसी लगा सकती हैं। आप म्यूट कर सकती हैं, आप उन लोगों को, जो लोग आपके ऊपर ऐसी नकारात्मक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक भी कर सकती हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भावनात्मक सहारा लें और स्वयं की देख-भाल करने के सामान्य तरीकों को भी अपनाते रहें। जैसे कि छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें, भरोसेमंद लोगों से बात करते रहें। इसके साथ-साथ मैं आपको चाहूँगा कि आप जो है टिप्पणियों को अलग नज़रिए से देखने की भी कोशिश करें और इसके साथ-साथ सीमा तय करने पे विचार करें कि आपको कब प्रतिक्रिया देनी हैं, और कब प्रतिक्रिया नहीं देनी हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि आपका जो अकाउंट है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे। उसको अगर आप चाह रही हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ाएँ तो आपको आज नहीं तो कल किसी और की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तो आप किसी को इंटर्नशिप पे रख सकती हैं, या फिर कोई आपके परिवार में हो हो जो भरोसेमंद हो।
जी।
उसको आप ये अपना अ, कहीं न कहीं अकाउंट चलाने के लिए दे सकती हैं। और ऐसे इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि नकारात्मक टिप्पणियाँ ये जो आ रही हैं आप देख ही नहीं पाएँगी। और जो य आपका अकाउंट असल में चला रहा है वो लगातार ब्लॉक कर देगा या म्यूट कर देगा, रिप्लाई नहीं करेगा। इस हिसाब से अपने हिसाब से जो भी उसको सही लगेगा वो कर पाएगा। और इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आपको अगर ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो आप पेशेवर मदद भी लें या फिर आप कहीं न कहीं सपोर्ट ग्रुप भी ढूँढे ऐसे लोगों का, जिनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, और उनके पास नकारात्मक टिप्पणियाँ आ रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये सभी सलाहें आपकी मदद करेंगी।
जी। देखिए आपने ये जो मेरा मार्गदर्शन किया है अपने सुझाव दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये सुझाव जो आपने दिए हैं, अभी मैं इनको सुन के मेरा आत्मविश्वास थोड़ा मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार बढ़ा है। और ये जो आपने तरीके बताए हैं कि मैं किस तरीके से अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ फिर से अपनी चीज़ों को डाल सकती हूँ और किसी को दे सकती हूँ कि वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को देखें कि क्या करना सही है और क्या नहीं, इससे मुझे शायद वास्तव में कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। मैं यही हूँ आपकी सेवा करने के लिए।